Panganay siya oo. Siya kasi 'yung mm.
Oo, madalas po kasi 'yung mga panganay meron 'yang mga mga tinatawag na saloobin na hindi nailalabas, patungkol sa magulang 'di ba? Hmm.
Mm. Ano na siya mm. Kaya ngayon talaga 'yung time na, alam mo 'yun 'yung mm, may ano pa din, may talagang may resentment kasi na din siya nararam kaya parang, ang ano ko din naiintindihan ko din. Well kasi nga naman ang 'yung pinakamatindi kasi namin napag-awayan 'yan 'yung regarding sa pera niya. 'Yung pera niya na nag ina ininvest niya sa maling tao. Mm, ga ayon hindi niya maibalik bali hindi tuloy maibalik-balik sa'min 'yung 'yung pera na 'yun. Alam mo kung magkano 'yun, nasa ano 'yun eh, nasa 6 digits 'yun eh.
Nailalabas niya. Oo. Oo. Hmm. Opo. Mm. Ah. Opo, ayun. Kumbaga oo. Oo. To Ay ako rin po nawalan na din ako ng ganiyan, <chuckles> parehas kami oo. Pero ano po ako ako siguro ang ginawa ko na lang po ano positibong pananaw na lang 'yong iniisip ko lagi na kasi hindi na po talaga 'yan mababalik, kahit anong gawin natin. Oo, kumbaga
So, hindi biro 'yung pera. Oh 'di ba? Oo. Mhm. Mhm. Hmm. Ay hindi ako. Oh ako talaga kailangan maibalik, alam mo kung bakit kasi may kontrata.
Oo. Ah 'yon lang kumbaga may ano po pala siya, may hawak siyang ano, dokumento.
May hawak na kontrata, oo. Na nakalagay doon na kapag hindi na kapag 'yung hindi nabayaran nga 'yun
Mm. Oo. Opo.
na kapag 'yung nag-fail, 'di ba, halimbawa nag-fail 'yung investment na 'yun, kailangan maibalik sa'min 'yung principal. Kahit 'yun lang, kung may may tubo pa nga dapat 'yun, eh, pero alam mo 'yun, may basta maibalik lang sa'min 'yung pera na 'yun ng pinam-principal, pampagawa sa kasi kung tutusin pampagawa sana namin 'yun ng bahay
Oo, opo. Opo. Hmm, mm. Opo, opo. Mm, opo. Ah.
'yung pera na 'yun. Eh ang kaso, dahil nga ayaw ng tatay ko na parang, alam mo 'yun, mapunta sa wala 'yung pera niya, oh 'yan nga napunta nga sa wala, kung kabaliktaran man naman 'yung nangyari.
Totoo naman. Mm. Mm. Hmm. Opo, siguro po kasi ano din, kasi may gusto may may gusto din kumbaga pangarap din siguro niya kasi talaga na makatulong sa inyo, 'no, kaya kaya minsan meron po talagang mga desisyon na ano hindi natin basta-basta 'yon na, alam niyo 'yon, napag-iisipan agad-agad.
Mangibsa. Mm. Mhm. Mm. Mm. Napag-iisipan oo, ngayon nga sising-sisi nga sising-sisi ngayon, kaso it's too too late na. Ngayon hindi na namin hindi na namin masingil-singil 'yung tao, pero alam mo 'yun pinipilit pa rin namin kasi may potensyal naman 'yung 'yung binigay utang, eh, or 'yung may problema dun sa investment na 'yan. Kumbaga mag-abroad 'yun 'yung 'yung taong 'yun, dun siya makakaipon ng mga alam mo 'yun, pagtiisan na lang niya.
Oo. Oo. Totoo. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Opo, opo. Ah.

Mm.
Kasi 'pag kami nga nag-uusap dito para kaming mga ah, alam mo yun kunyari may mga kailangan pag-usapan di naman sa nag-aaway, mga ang lalakas lang ng boses, akala mo kung nasa barbaryo, ganyan. Ganyan kasi
Nag-aaway. <laughs> Oo. Oo. Ayun nga po, yung sinasabi ng mga kapitbahay na ang lalakas ng boses akala mo laging nag-aaway. <laughs> Di ba? <laughs>
Oo, <chuckles> kami hindi. Yung tatay ko lalo grabe, parang akala mo magagalit na, eh. Sabi ko nga pinag pinagsasabihan ko nga, "Papa wala ka wala ka sa ano, nasa wala ka sa probinsya na alam mo yun, alam mo naman mga kapitbahay natin dito, oo, yung mga alam mo yung mga kapitbahay natin dito, mga sensitive pa naman yung mga 'yan."
Oo. Oo. Na palakasan ng boses. Oo. Totoo, totoo po 'yan. Ayun, parang parang nanay ko din po, 'pag ganun, "Ma, nasaan ba 'yong kausap mo, <chuckles> nasa harap mo lang naman." <laughs> Akala mo sa kabilang bahay yung kausap.
Di ba? <snorts> Pwede din. O saan <laughs> Oo. Well, kasi yun nga kasi dun din kasi yung nakasanayan. Matapos ang malala pa, ayan, 'pag may argumento, naku may kasama pang mura, pero hindi naman necessary, di naman, sabi ng tatay ko. Tapos 'pag naririnig kami nagsasabi ng ganon sasabihin niya ano, sabi niya magagalit, ganyan-ganyan. Sabi ko, "Papa saan, sinan lang ba kami nagmana, sa'yo lang naman din 'di ba? <scoffs> Mana mana lang yan." Oo, parang napaka sabi ko napaka-hypocrite mo naman kung kung ganyan napaka <scoffs>
<scoffs> Opo, opo. Mm. Ay, totoo po. Oo. Magagalit. Oo. Totoo, totoo 'yan. Oo, tapos tapos 'pag ginaganyan mo tatawa <laughs> di ba, ang galing niyo po 'no, kasi naaano niyo yung tatay yung ganun na kumbaga naibabalik niyo yung mga salita.
Oo, kasi grabe ba hindi na kami yun dati na parang ano, yung parang ay ano naman, sige, parang nagde-defend naman kami in a respectful way, pero yung kuya ko hindi, eh, talagang kung ano yung except lang sa kuya ko kasi kung ano yung si ano niya <laughs> yun talaga kung ano yung lumabas, m
Oo. Mm. Oo. Tama, tama. Ah. Oo. Gusto niya sabihin, sasabihin niya talaga. Ah.
I mean, he meant that ganyan sarka um, may pagka-sarcasm, ganyan. Well
Ah, oo. Oo, oo.
Pero minsan din kasi alam naman narara na na-fi-feel ko rin kasi yung kapatid ko eh, 'pag yung mga ganyan na may kunyari lalo sa between yung tatay ko at tsaka siya, kapatid ko, na mas pa yung mas matanda sa'kin.
Opo. Opo, opo. Oo. Opo, opo. Madalas po kasi 'di ba panganay po ba siya, panganay?

Opo, opo.
Kesa naman na kasi marami ngayong naghahabol dun sa taong yun, eh. <chuckles>
Ah, 'yon lang, kaya po siguro sa ngayon ano, ah, hindi pa kayo agad nasasagot o nababalik kasi nga marami pa lang naghahabol, 'di lang kayo. Kaya po ano po ba 'yon ngayon, tuliro pa 'yon. Mahirap po yung ganun, eh, yung marami kang tinatakbuhan, oo.
Mm. Oo, oo. Mm, kaya nga ang hirap talaga. Alam mo yung sib parang hindi namin mararanasan yung ganito lagi kaming gipit sa pera, o kaya yun nagbabayad kami ng napakalaking renta, na alam mo yun sayang yung binabayad namin na na yung renta imbes na kung siguro
Ah. Opo, opo. Tama, tama. Oo. Nagpagawa na kayo ng bahay 'no, tapos na ganon.
nakapagpagawa na oo. Kahit nga lang maka-semi, ano lang yung semi-furnished nga lang na bahay basta meron, madali na lang naman yung
E eh. Totoo, totoo po mahalaga po talaga yung may sarili kang bahay ngayon, eh
Oo, grabe talaga, ay lupa mm. May lupa na, eh. Mm.
di ba ayun po. Kumbaga opo, kumbaga don po sa ah, meron na mabilis na lang po yan pagka nakaipon ng konti. Mm, ayun po, kumbaga para po dun sa pamilya niyo 'no ganon kahalaga 'yong komunikasyon kasi nga, ah, yun yung nagpapatibay sa relasyon niyo 'no. Tsaka pa siguro sa lahat naman po ng pamilya 'no lalo na't pamilyang Pinoy, oo kasi nga kung hindi niyo po pinapangalagaan 'yong gano'n na komunikas tulad po niyan ayun po, ah, na nag nagkamali na ng desisyon kasi po hindi kumbaga hindi magkaintindihan oo, baga.
Hay, sana nga kung matulungan. <chuckles> Mm. Mm. Oo. Oo. Mm, mm. Oo. Mm. Oo, dapat sinasam mm. Hindi hindi kami kasi in in-involved dun sa naging desisyon na yun, eh, kumbaga naging sila dahil nga katwiran nga, "Pera niya yun." Eh, 'di ba kaming mga anak niya na nakapagtapos na 'di ba, well-educated kasi hindi naman sorry ha, pero bagamat hindi man nakapatapos ng pag-aaral yung mga magulang ko, pero sana 'di ba ano pang silbi namin yung mga anak mo? Na 'di ba ituturo ituturo, oo.
Oo. Totoo, totoo. Mhm Opo. Oo, tama. Oo. Okey lang po. Oo. Totoo kumbaga ano po yan, eh, kumbaga sana oo, sana humingi siya ng opinyon 'di ba, kahit opinyon lang 'di ba?
Oo, opinyon. Kasi, hindi kasi kung nanghingi ka ng opinyon malamang sasabihin namin hindi.
Oo. A tatanggihan niyo. Ah, oo.
Tatanggihan talaga namin kasi, akala ko ba napag-usapan ang napag-agrihan natin ganito-ganyan, bakit hindi susundin? Ano 'to di ba, kahit yung nanay ko rin, eh, parang nadala lang din kasi siya ng ano din, eh, na parang naimpluwensyahan lang din, eh, 'di ba. Parang hindi ko rin naman masisi, eh, ganyan nga, kasi nangyari na, eh, so.
Mm. Oo. Tama, tama. Oo. Hmm. Oo, oo. Eto kasi ang opo, kumbaga ano na po 'yan, eh, ah, kasi the more po na inaano niyo sa kanya 'yong mali niya, mas lalo po 'yan, ano nasasaktan siya lalo. Lalo pa senior na po 'yan baka po magkasakit sa puso 'di ba, oo
Mm. Mm Mm. Oo. Magkasakit, oo. Kaya nga mm, kaya nga 'pag mga ganyan, may may mga ganyan kayong mga desisyon i-involve nyo na kaming mga anak mo.
Oo. Tama, tama, ganun po talaga kahalaga yung komunikasyon 'no, kasi ,ah, yun yung nagpapalakas sa relasyon ng pamilya, eh, 'di ba? Ayon marami pong salamat po sa nabahagi niyo. Maraming salam
Hmm, bi bye. Tama, yes. Mm, <tsk> ayan maraming salamat, yes.